قولي لي بقى، لمّا تبقي مُتَوتِّرة كده والضغط عليكِ من كل اتجاه، عندك نشاط كده أو حاجة بتعمليها، بترجّعك إن أنتِ تبقي شخصية هادية تاني، وتنسّيكِ الدنيا كده وتفصلي؟
بُصّي، هو في كذا حاجة باعملها. يعني ممكن إن أنا أسمع موسيقى ف أحِس إن أنا هِديت. بس مؤخرًا كده ابتدا يظهر كده هواية ونشاط جديد. أ بقيت باحب أوي أعمله، وباحس فعلًا بعد لمّا باخلّص آمم اللي أنا باعمله باحِس إن أنا أهدا، وباحس إن أنا ادّيت وقت لنفسي وهِديت كده نفسيًا، فباقدر أكمّل اليوم وأنا أهدا. باحب أوي دلوقتي إن أنا أرسم. آمم
جميل. طب استني، استني. آآ والرسم ده بقى موهبة، والّا بقى حاجة بتترجمي فيها أفكارِك وضغوطاتِك على حاجة على الورق وخلاص؟
أ آه. لأ بُصّي، هو تقدري تقولي هواية لسّه بادئة جديد. يعني موضوع ما بقالوش كتير خالص. أنا أصلًا أ يعني تلات ارباع عمري كنت عايشة على إن أنا ما باعرفش أرسم، وما ليش في الرسم، وده ليه ناسه. و ويعني إن أنا أمسِك ورقة وقلم، واقول أنا هارسم دي، كانت صعبة جدًا بالنسبة لي. لإن أنا في فترة آه. فترة المدرسة كنت ما باحبش حِصَص الرسم دي كانت بالنسبة لي يعني تقيلة جدًا على قلبي، لإنّي كنت باحس أنا مش عارفة نت أنتم بتعملوا إيه، بس أنا مش عارفة أعمله. فأ يعني
ياه! آه. طب هي حِصَص الرسم كانت بتبقى يعني أساسي عن الرسم؟ يعني كانوا بيعل بيطلبوا منكم إن أنتم تِعبّروا عن أفكاركم، والّا كانت مُجرّد حِصَص تعليمية، إن هم مثلًا يعلموكم أو يعلموكِ مثلًا إزاي ترسمي حاجة معيّنة والّا الفكرة كُلّها بقى في التلوين؟ <chuckles>
بُصّي، هم كانوا بيحاولوا إن هم يخلّونا نِعبّر عن اللي إحنا حاسّين بيه عن موضوع معيّن. يعني مثلًا أ أ ارسم صورة تِعبّر عن حرب أكتوبر. فأنا مش فاهمة هي إزاي أنا فجأة وأنا طفلة صغيرة، هاعرف أرسم وشوش وبني أدمين، وحَرب ومش عارفة إيه. فيعني الموضوع كان بالنسبة لي غريب، إن في ناس بتعرف أصلًا ترسم الحاجات دي، كنت حاسّة إن هم هم مولودين يا جماعة بموهبة، فما لناش دعوة بالناس دول. دول فنانين على جنب. أنا بقى ما باعرفش أرسم الحاجات دي.
آه. يعني أنتِ ما كنتيش حاسّة إن الرسم ممكن تكون من الحاجات اللي ممكن تُدَرّس أو تتعلّميها. هي بتبقى موهبة عندِك أو مش عندِك. بس يعني ما هو أنتِ برضه وأنتِ صغيرة مش مطلوب منِّك تبقي بيكاسو يعني أي حاجة ل عَلَم مصر حتّى يعني، دبّابة محطوطة يعني.
آه. بالضبط. بالضبط يعني لأ. هو اللي أنا اكتشفته بعدين، إنه الموضوع عادي أنت ت حاجة بتتعلّميها زي ما بتتعلّمي القراية والكتابة، زي ما بتتعلّمي حاجات كتيرة أوي في الحياة عادي بنتعلّمها، ونقدر نشتغل على نفسنا عشان ننمّي الموهبة دي لو هي موجودة. يعني م ابتديت بقى مؤخرًا طلع قدامي كام فيديو كده، إنه واحدة بترسم رسومات بسيطة وجت كده وصغيرة يعني زي رسومات ل أ أطفال لرسومات الsketch box بتاع الأطفال. ف
آه. جميلة بالحروف كده والأرقام، إزاي يحوّلوا حرف لرسمة معيّنة أو رقم لحاجة معيّنة كده صح؟
بالضبط آه، يعني في فعلًا أنواع فيديوهات كانت كده، وفي أنواع فيديوهات عادي خطوط بسيطة، ودواير، ومثلثات، وحاجات يعني سهلة جدًا إن أنتِ أي حد ما بيعرفش يرسم خالص يعرف إن هو يعملها، وبعدين بتطلع رسمة تحفة ف آآ
آه يعني الموضوع أكتر إن هم بيفصصوا عناصر الرسمة لحاجات صغيرة، لما تتجمع أيًا كانت الأشكال دي إيه دواير، مثلثات، حروف، أرقام، لما تتجمع، فجأة تلاقيها بتكوّن الرسمة دي صح كده؟
بالضبط بالضبط فعلًا، هو ده اللي أنا فعلًا شدني أوي للموضوع إن أنا ابتديت أتفرج على الفيديوهات دي وحب حسيت إن أنا ممكن أرسم الحاجات دي عادي على فكرة، يعني أنا ممكن أرسم مثلث ودايرة عادي يعني، فابتديت إن أنا أشغل فيديو قدّامي، وأحاول معاه، وابتديت إن أنا واحدة واحدة أحس إن أنا عادي ممكن أ أعرف أرسم، وممكن أتعلم آآ أجرب في حاجات تانية بقى، ابتديت إن أنا أجيب ألوان مَيّة، و وأرسم بألوان المَيّة ودي برضه يعني آآ يعني بعد ما باخلص الرسمة دي باحس إن أنا بجد عملت حاجة أصلًا تحفة، حاسة إن أنا لو كان حد قال لي من كام سنة أنتِ ممكن ت ترسمي الرسمة زي كده عادي ما كنتش هاصدق أبدًا، آمم فبابقى مبهورة باللي أنا عملته.
براڤو. إمم، بترسميها إسكيتشات بسيطة، والّا على لِوَح كبيرة؟
آآ لأ، اسكتشات بسيطة، يعني حاليًا باجرب في اسكتشات صُغيرة، آمم بصراحة في كام حد كده على الYouTube آمم، شوفتهم بيعملوا اسكتشات كده صُغيرة، مثلًا notebook كُلّها حيوانات بس، آآ notebook كُلّها ورود بس، آآ أبتديت بقى إن أنا أ يعني أ بقت هواية أكتر، إن أنا مثلًا كُلّ كام يوم أجيب ورقة وقلم، وأحاول إن أنا أرسم اللي هُم بيعملوه ده وبعدين أجرّب برضه بألوان المَيّة. الموضوع بجد مُمتع جدًا بقى بالنسبة لي، آمم وكمان باحس إن أنا أدّيت وقت لنفسي، يعني اهتميت بقى إن أنا أهدّي أعصابي كده وسط اليوم الزحمة. آمم باحس إني مش باعرف يم يعني وقت أمّا أنا بارسم، مش بافكر في أي حاجة تانية، الموضوع بيبقى رسمَة بسيطة جدًا، وردة جميلة آآ شُفتها ب ورق شجر، يعني الموضوع بتحسي إن أنتِ ناسية بقى المشاكل اللي حواليِكِ، ضغط الشغل، آمم حاجات كتيرة كده بترسيها وبتفَك بتنسيها بتفكري في الرسمَة بس اللي قدامِك.
امم. جميل ياه! أ معقولة! يعني هي فعلًا ممكن يكون الرسم أو حتى التلوين بألوان المَيّة، آآ يكون هو المن المنفذ كده إن أنتِ تقللي من التوتر والضغط اللي أنتِ بتعيشي فيه؟ طب أنتِ بتقولي إن أنتِ مثلًا بتبقي مختارة موضوعات معينة، أنتِ مثلًا بتبقي حاسة بإيه وأنتِ بترسمي؟ يعني مثلًا لو قررتِ إن أنتِ مضغوطة النهاردة وعايزة تفصلي، فهتقعدي كده تمسكي الsketch بتاعك وترسمي أو تلوني بألوان المَيّة. بتبقي حاسة بإيه، يعني إحساسِك الداخلي بيكون بيعكس إيه بالضبط؟
بُصي أنا وأنا بابقى بادوّر على حاجة تطلع الضغط اللي أنا حاسة بيه، فبابقى ب باحاول إن أنا أختار حاجة أرسمها باحبها، أو يعني باستمتع بيها، ف آمم يعني باحاول إن أنا أختار حاجة من الطبيعة مثلًا، آآ حاجة already أنا عارفة إن هي بتهدّيني، فيعني الحاجات دي بتخلّيني أصلًا أسرَح و وأحس إن أنا فعلًا بادّي وقت لنفسي إن أنا أرتاح فيه، وامم بعدها باحس إن أنا فعلًا فصلت.
جميل برافو عليكِ، يعني أنتِ بتروحي للحاجات الرسومات اللي هي المعبّرة اللي بتدّي طاقة إيجابية يعني، ال ال سواء الطبيعة اللي أنتِ بتستخدميها دي، أ بتستوحي منها عناصر معيّنة ورقة شجر، أو ورد زي ما أنتِ ما بتقولي، بعد ما بتخلّصي الرسمة وتشوفيها قد إيه أكيد جميلة، بتلاقيكِ كده اتخلّصتِ من الطاقة السلبية ومليتِ نفسِك طاقة إقب آآ طاقة إيجابية، ومقبلة بقى على الحياة، ويالّا هاتوا اللي عندكم زي ما بيقولوا مش كده؟
بالضبط فعلًا، يعني عايزة أقول لِك إنها، بالذات لما بارسم حاجات من الطبيعة باحس إن أنا فعلًا، آآ طلّعت طاقة كبيرة جدًا، و <tsk> حاسة إني أنا أحسن، وبعدين برضه أنا أصلًا باحب إن أنا أهتم بالنباتات والزرع وكده، حتى دي واحدة من الهوايات اللي عندي، آآ يعني إن أنا باربّي أو باكبّر زرع عندي، ف م باحس إن برضه دي حاجة من الحاجات اهتمامي بالزرع ده، برضه واحدة من الهوايات اللي أنا باحبها جدًا، وبتفرق جدًا في يومي بجد يعني، آمم باحس إن
الله. واضح إن أنتِ واضح إن أنتِ شخصية حسّاسة جدًا بتميل للطبيعة أكتر، فأنتِ بتستمدي قوتِك وطاقتِك كلها من الطبيعة، سواء كانت أنتِ من رسم من رسوماتِك أو حتى من النشاط التاني اللي أنتِ بتعمليه، بس أنا كنت عايزة أسألِك في حتّة الرسم دي، هل أنتِ ليكِ مثلًا مكان معيّن بترسمي فيه، في ركن كده أنتِ عارفة إن أنتِ خلاص الدنيا أ يعني أنت عايزة تفصلي فأنتِ ليكِ روتين في الجزء ده مثلًا، أنتِ قُلتِ في الأول خالص إن أنت بتسمعي آآ مزيكا، كنتِ بتفصلي بالمزيكا بالموسيقى من التوتّر، جربتِ تجمَعي ما بين الرسم، وما بين المزيكا؟
آآ بصراحة لأ. باحِس إن أنا مركِّزة أوي في الرسم أوي، ومش باعرف إن أنا أ أسمع مزيكا جنبه. يعني باحِس إن أنا أ الرسم لوحده مخلّيني إن أنا أفصل خالص. آآ فمش باعرف إن أنا أركِّز في مزيكا تانية، أو ساعات باب كمان بابقى مِشغّلة فيديو آآ يوتيوب مثلًا باشوف في حاجة آآ ليها علاقة بالرسمة اللي أنا باعملها، فمش باعرف أوي إن أنا أسمع مزيكا وقتها. بس ممكن إن أنا برضه باحاول آه.
برافو. ليكِ رُكن. ليكِ مَرسَم كده. حتّة كده كإنّها مَرسَم، كإنّها رُكن ت حاطة فيها ألوانِك، بتروحي لها كده، بتهربي لها لمّا تبقى الدنيا م قافلة كده شوية.
باحاو بالضبط. بالضبط. ليّا رُكن كده في المكتب فعلًا بتاعي باحب ان أوي إن أنا أرسم فيه، أ قُدّام الشباك بتاعي. فباحِس إن أنا برضه شايفة ال الدنيا برّه وال والشجر برّه، باحِس إنه ده الرُكن اللي أنا باحب فعلًا أرسم فيه، وحاطة فيه ألواني كُلّها، ودايمًا جاهز إن أنا أروح وابدأ رسم.
طب جميل أوي يعني، آآ بترسمي قدّام الطبيعة بقى، يعني هي الطبيعة قدّامِك، هل شباكِك ده بيطُل على منظر حلو، بي بيخ بيخلق لِك كده نوع من الإلهام، والّا بيدخّل لِك بس مجرد هواء هوا كده نقي ياخدِك، وتسرحي فيه بعيد؟
لأ هو فعلًا باشوف الجبال من الشبّاك بتاعي، كلها جبال خضرا كمان، فالمنظر بصراحة بيبقى جميل، إن أنا أبُص عليه وأنا بارسم باحس إن أنا ممكن أستلهم أصلًا منه حاجات، وبرضه باحس إنه بس الهوا وهو داخل من الشبّاك باحس إن ده برضه مُنعش كده يعني.
جدًا يعني، <laughs> طيب احكِ لي بقى قولي لي أنتِ بتحبّي، إن أنتِ كمان يعني تزرعي، وتكبّري النباتات كده، وتحبّي تشوفيها وهي بتكبر، ده برضه نوع من أنواع الأنشطة اللي أنتِ بتعمليها، فت بتخلّيكِ كده أهدى، احكي لي أكتر عن الموضوع ده، في مثلًا نباتات معيّنة بتحبّي تزرعيها؟
آه بصراحة الموضوع برضه بدأ معايا بالصدفة، يعني واحدة صاحبتي جابت لي نَبات، وبعدين هي اختارت نَبات آمم يعني سهل جدًا في التربية بتاعته، إنه مش محتاج اهتمام أوي، عشان أنا كنت لسه مبتدئة ساعتها، آآ هو نبات اسمه succulent ده صعب جدًا إن حد يموته، يعني هو أنتِ بتحطّي له مَيّة لمّا تفتكري، مش مشكلة كُل يوم ومشكلة مش مشكلة كُل أسبوع، آآ مش محتاج ضوء كتير، آآ وبرضه شكله حلو جدًا، ف م م يعني حبّيت أوي شكله في البيت، وبعدين آآ أي ورقة كمان بتتقطع منه، ممكن ترجَع تبقى نَبات تاني، يعني هي بتتحط في مَيّة، وبتطلّع بتبدأ تطلّع جدور كده بسيطة، وب وتحطّيها في في تربة تانية، آآ تعمل لِك آه نَبات مختلف، فالموضوع بصراحة كان ممتع جدًا بالنسبة لي، إن أنا أبدأ أعمل كده وأحط النَبات ده في كذا رُكن تاني في البيت، آمم كان ممتع أوي إن أنا كمان أعمل النباتات دي في حاجات ف صغيّرة بقى قصاري صغيّرة، و وأملى البيت بيها يعني، وبعدين الموضوع بقى بدأ من هنا.
آه. ياه! مشتَل. آه أنتِ حوّلتِ البيت كإنه مشتَل كده من ال من ال <laughs> الزرعة دي كل ركن في البيت بيحكي قِصّة بحاجة، طب آآ ليِه ورد يعني النبات ده ليِه زهرة معيّنة أو ليِه حاجة مميزاه مثلًا، فيه ريحة عطريّة والّا شكل الورق بتاعه مختلف؟ احكِ لي أكتر كده عنه.
آه. <laughs> بالضبط. هو شكل الورق بتاعه مختلف شويّة، آآ وهو مش بيطلّع ورد، هو هو بيعمل النَبات نفْسه بيتعمل شكل ورد، فهو بيبقى نفْسه منظره وشكله جميل، نب يعني آآ مش عارفة أشرح لِك إزاي هو شكله ال الورق بتاعه بيبقى تخين شويّة، و آمم م يعني ن كذا ورقة مع بعض بيكوِّنوا شكل وردة، فهو ان
آه ملفوفين حوالين بعض كده، يعني مضمومين كده في شكل وردة، حاجة حلوة خالص، كإنها بَتَلات بتاعة الورد ده مثلًا، كإن الورقة بتاعته هي بَتلة من بَتَلات الورد.
آه. بالضبط، بالضبط. بالضبط فعلًا.
طيب ده شكلُه شكلُه جميل، بس ما لهوش أي مثلًا روايح عِطرية والّا حا يعني ما لهوش ريحة مميّزة، هي شكلُه بس هو المميّز بالنسبة لِك؟
آه، هو فعلًا شكْل وبس.
طيب حلو أوي. وده بقى قولي لي، أنتِ قلتِ لي إن أنتِ مش بيحتاج منِّك إهتمام أوي، هي أي و المَيَّة ممكن كُل أسبوع تقريبًا، طيب لون الورقة بتاعته مميّز، ي درجة معيّنة كده بتساعدِك على الاسترخاء؟
آه. آه، هو درَجته أخضر كده وبعدين بيطلّع آآ ألوان كده محمِرّة في النُّص، ف تحسّي إن هو فيi جمال كده مختلف عن أي حاجة تانية، يعني هو بيدّي الدرجات الأخضر بتبقى مختلفة جوَّه الورقة الواحدة، فبتبقى فيها كده جمال، م مختلفة عن أي نبات تاني.
آه، في تشبُّع كده بالألوان، فبيدي لِك مزيج حلو. أنتِ بتحسّي بإيه بقى وأنتِ بتسقِيه والّا مثلًا وأنتِ بتمسحي الأوراق وأنتِ واقفة قُدّامه كده، آآ إيه أول حاجة بتخطُر في بالِك؟
باحس إن أنا ب باربّي حاجة، يعني عارفة، زي اللي بيهتم بحيوان أليف عَنده في البيت، باحس إن أنا خَدْت بالي من الزّرعة دي ولسّه عايشة وموجودة معايا، باحس إن هي جزء من بيتي يعني، ما أقدرش إن أنا أستغنى عنّها فباحبها جدًا لحد دلوقتي، متعلَّقة بيها أوي.
آه، ب هي كمان رمز للإنجاز، إن أنتِ في إنجاز أنتِ عملتيه للنبتة لسّه زي ما موجو موجودة زي ما أنتِ ما بتقولي. بُصّي بصراحة، أنا ك <chuckles> يعني أنا اتبسطت جدًا بالكلام معاكِ واستمتعت جدًا وبالمعلومات اللي أنتِ قلتيها عن النبتة بتاعتِك دي وأتمنى فعلًا إن البيت بتاعِك يتحوّل كُلّه مشتَل وتبقى حو تبقي مُحاطة دايمًا بطاقة إيجابية تسحَب منِّك أي طاقة سلبيّة أنتِ بتمرّي بيها.
بالضبط. <chuckles> شكرًا جدًا ليكِ، أنا كمان استمتعت جدًا.